Emm, hiç yarıda bıraktığım olmadı ya. Hani, kitaplarda oluyor bazen açıkçası. Başka bir kitaba başlamış oluyorum, o kitabı devam ettiriyorum, yarım kalabiliyor kitaplar, ama puzzle'lar ve işte Lego'ları hiç yarım bıraktığımı hatırlamıyorum. Hani, hiç başlamamış olabilirim. Evet, 1 tane de başlamadığım var çünkü şu anda. Nereye koyduğumu unuttum çünkü aldıktan sonra. <chuckles>
Hı hı. Evet. Peki şey yapar mı Hı hı. <chuckles> Evet. <chuckles> Şey var mı? Böyle, mesela, eee, alıyorsun bir puzzle ve ben bunu a atıyorum bir haftada bitirmem gerekir, veya işte zorluğuna göre bir ay veriyorum buna, süre gibi bir zaman yapıyorsun? Yoksa çok kendini gerçekten rahat bir şekilde, eee, mi veriyorsun o puzzle'a? Merak ettim.
Hı. Yani, mesela uygun bir zamanımı kolluyorum açıkçası, başlamadan önce. Yani ben bunu, işte birkaç saat başından kalkmadan yapabilir miyim diye. Genelde, ya puzzle'lar için birazcık daha uzun sürebiliyor. Bazı yerlerde takılıyorsun çünkü ama Lego'larda genelde yanında kitapçığı oluyor ve oradan kontrol ederek yapabildiğin için, yani maksimum 2 günde yapıyorum. Şu ana kadar hiç büyük bir tane proje almadım Lego'dan. Hani, aldığım proje Hı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Şeyi de merak ettim. Lego'larda mesela, böyle bazen eksik parçalar olabiliyor. Yani, genelde tabii bazı markalar bunu belki, eee, yapmazlar ama o zaman nasıl bir şeye bürünüyorsun? Yani bir eksik parça oldu veya sen kaybettin. Hemen böyle, eee, ş bö Ha ha.
Hı hı. Ya puzzle'da oldu. Bit biki 1 tane puzzle'ım da oldu. 1 tane parça eksikti. O, yine de tamamladım puzzle'ı. O şekilde çerçeveledim. Yani, şey yapmadım. Emm, ama
Hı hı. Hı hı. Hıı. Te Bırakmadın.
Tabii, tabii bırakmadım ama şöyle bir şey var, eğer puzzle'da bir parça eksikse, hani, imm, puzzle'ı aldığın şirketle iletişime geçip -yani o markayla onlara mail atıp, bu parça eksik dediğinde sana gönderiyorlar. O, öyle bir garantisi var puzzle'ların. O yüzden hiçbir sorun olmuyor açıkçası. Lego'larda da aynı şey geçerli bu arada. Lego'da da parça eksikse, aynı şekilde iletişime geçip ya da sipariş verebiliyorsun internetten, sadece tek 1 parça olarak ya da gidip Lego'nun kendi dükkânından alabiliyorsun. Onlar sorun olmuyor. Hatta Lego'larda genelde içerisinde yedek parça oluyor, çıkıyor. Ufak parçalarda birkaç tane yedek fazladan arttığı oluyor. Ekliyorlar.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Onlar göz ardı ediyorlar yani bu durumu.
Hı hı. Aynen, var yani, eşim de şey demişti hatta, "Sen bence yanlış yaptın bu parçaların, takılması gerekiyordu." dedi. Ya dedim, aşama, aşama takip ettim kitapçığı yani olamaz böyle bir şey ben bütün parçalarını tam yaptım, falan dedim Hı.
<chuckles> Evet. Yani Evet, şey, boş zamanlarından bahsederken aslında, çok boş zaman gibi gelmedi bana. Ama şöyle bir şeyi merak da ettim. Yani, tamamen hiçbir şey yapmadan, eee, kendine, hani, ne bileyim yatarak olur veya işte film izleyerek. Yani böyle de bir, boş zaman geçirme stilin var mı? Onu merak ettim.